Mình hiểu rồi, nghĩa là bây giờ bạn đang thấy là cái việc mà điều hành cái homestay đó của bạn ấy, thì nó đang chiếm quá nhiều cái thời gian của bản thân bạn, khiến cho bạn bị, à, mất cân bằng giữa cuộc sống cá nhân và cái việc là quản lý cái homestay này, đúng không? Rồi, thực ra thì, ờ, với những người làm kinh doanh, kiểu, như bạn ấy, thì họ cũng, a, gặp cái trường hợp, kiểu, như bạn nhiều lắm, cho nên là bạn cũng không cô đơn đâu, đừng có lo nhá, sẽ có cách giải quyết thôi mà, mình sẽ ở đây để cùng bạn giải quyết. Á, thế thì mình cũng xin phép là mình sẽ hỏi bạn một số câu hỏi nhá, để mình có thể cho bạn những cái lời khuyên nó phù hợp với bạn hơn. À, thì, à, mình đang định hỏi là, à, khi mà làm cái việc điều hành homestay này, thì bạn thấy là bạn đang bị cuốn nhiều hơn vào cái việc vận hành hay là vào cái việc là giải quyết những cái sự cố ở cái homestay?
Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ô kê, ô kê. Ừm, thật ra nó là cả 2 luôn á, tại vì cái việc vận hành á nó cũng rất là phức tạp á, là mỗi một căn homestay như vậy thì có khoảng 10 phòng đi, thì c gần như là phải xử lý từ cất cả các khâu như là dọn dẹp vệ sinh, rồi quy trình sao, nhân sự làm sao. Rồi, ờ, nh những cái sự cố phát sinh á trong một ngày á nó rất là nhiều, nhiều khi á là khách á thì, ờ, không có giấy tờ, khách có sự cố. Rồi, ờ, những cái vấn đề trong phòng hư hỏng á thì nó rất rất là nhiều luôn. Và nhân viên của mình á thì chưa có đủ để mà xử lý, và mình lúc đó thì mình phải đứng ra ở góc độ mình là một cái người quản lý, vừa là chủ nữa, thì mình phải xử lý thôi, đó.
Cả 2. Ồ, nhiều việc đây. Ừm, nhiều thứ ha. Mình hiểu ý bạn. Ừm, đúng rồi. Rồi, mình hiểu đây, có nghĩa là, ờ, gần như là cả những cái việc vận hành và cả những cái việc sự cố là cái gì cũng đến tay bạn, đúng không? Thành ra là đôi khi bị bận. Đó, cái đấy thì công nhận rồi, à, rất là thông cảm với bạn. Thế thì nhá, nãy bạn có kể là cái việc mà hình như là đến cả buổi trưa mà bạn còn nói là có những lúc bạn phải bỏ ăn trưa, để mà đi tiếp những cái khách mà người ta check-in vào phòng, đúng không? Thế thì bạn có thấy là, kiểu như là, bạn luôn đang ở cái trong trạng thái là là phải online với khách hàng, đúng không? Bạn có cảm thấy thế không?
Ừm. Ờ, cả 2 đó. Ờ, đó, có, có.